D'accord, donc là, tu es tu t'es un peu inquiété?
Ah, bah oui, parce qu'en fait, la dernière fois que c'était arrivé, c'était ma belle-soeur qui voulait se connecter sur Netflix. On lui avait laissé les pass, puis on lui a dit: «Ouais, s'il te plaît, heu, hein, et heu voilà» et là, heu, on sait que notre pass était nul part et ça se connectait dessus, en fait. Ça mettait autre chose, heu
Mmh mh. Donc quelqu'un se connect ah non, c'est pas que quelqu'un se connectait sur ton compte, c'est si quand même?
Ah si, si, si. Si, si, si, ah, c'est ça, c'est quelqu'un se connectait sur mon compte, d'ailleurs. Et le problème, si tu veux, c'est quand on a un compte Netflix, quand on est en vacances ou on veut l'utiliser, heu, peut-être sur la télé, heu, de là où on est logés. Généralement, je n'oublie jamais d'y enlever. Je fais toujours mes précautions, mais je sais pas par où la fuite est arrivée. Mais heureusement que je t'ai parlé de la sécurité du mail, car j'ai pu contrecarrer ça immédiatement, puisque c'est arrivé 3-4 fois et j'ai fait aux enfants: «C'est bon, on attend 5 minutes là».
Ah oui. Oui. Ouais. Je comprends. Mmh mh. Ça t'est arrivé plusieurs fois, d'accord, ouais.
Non, mais je veux dire là, de le mercredi 3-4 fois, ça déconnectait de l'écran. Ils regardaient leur épisode de p de heu, attends, c'était quoi? Enfin bref, Pat Patrouille, on va dire. Et ça voilà, c'est 2 minutes qu'ils regardent, ça déconnecte, je remets, ça a été long, en plus, à se reconnecter. Hop! ça redéconnecte 4 minutes après. Ça l'a refait encore 1 fois. Et puis là, j'ai fait, c'est bon, on va prendre les mesures, on va tout changer. Et là
Ah! 3-4 fois de suite, ouais. Un truc pour les enfants, voilà. D'accord. Ça leur diffusait quand même pas, autre chose, un autre film, heu, genre, pas pour les enfants, quoi. Simplement, elles étaient déconnectées.
Ben non, parce que, enfin, fallait que je re-sélectionne en fait, heu, le le truc de la rubrique jeunesse de Netflix. Tu vois? Ça m'avait vraiment ça me déconnectait vraiment à chaque fois. Et c'est
OK. D'accord et tu penses que c'est suite, heu, justement à un voyage au fait, heu, d'avoir Ouais.
Ah oui, c'est sûr. Je pense qu'il y a quelque chose. Ouais, il y a eu quelque chose et d parce qu'en fait, j'ai changé mon pass, tu vois? Et je l'ai fait en direct, avec mon mail et tout et plus rien, plus de problème. Donc, c'est qu'il y avait eu quelque chose. Hein.
Ouais. D'accord. OK et ça prouve bien qu'effectivement, sur tous les supports, en fait, il faut faire super attention à ses mots de passe.
Ah c'est ça, donc ben, au final, j'ai changé sur le téléphone, j'ai changé de partout. Non, il faut être d'une grande méfiance, hein, et surtout, heu, les données, aujourd'hui, c'est quand même, heu, une denrée, hein. C'est une denrée, c'est, heu, c'est du minerai, hein.
Carrément. Ouais, c'est ça, c'est très recherché, hein, c'est très recherché, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de fuites, hein.
Ah bah, oui, quand tu es sur, heu, eg exactement et quand tu es sur Facebook, bah, voilà. Hein, heu, tes données, heu, ils te remettent les mêmes pubs, les mêmes choses parce qu'ils se servent de tes données et si quelqu'un peut te pirater tes données et ben, ça ça ça devient ennuyeux et j'avais eu justement, aussi, heu, un bug, 1 fois et ça ça, c'était ennuyeux, hein. Vraiment, c'est qu'en fait, ma femme avait changé d'opérateur et on était tous les 2 couplés chez le même opérateur et quand on a changé d'opérateur, elle me l'a pas dit assez vite. Donc moi, j'ai pas pu le, heu, faire le, mmh, on va dire transport changement de changement de num d'opérateur et garder le même numéro. Donc, j'ai perdu mon numéro de téléphone du jour au lendemain.
Tout à fait. Ouais. D'accord. Oui. Le changement? Ouais.